Eh, Kak, mau nanya deh, jadi kan biasanya orang tuh, kadang kalau lagi kerja, mereka juga suka punya minat atau kegiatan lain di luar kerja kan, kayak hobi gitu. Kalau kamu sendiri, Kak, ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu? Kayak hobi-hobi atau di luar pekerjaan, yang suka, Kakak, kerjain, gitu?
Mhm. Oh ya pasti. Jadi, kalau selain kerja, hobi itu menurut aku juga penting, ya. Karena kan, untuk istilahnya menyeimbangi nih, biar nggak kerja terus. Kalau kerja terus kan, pasti capek ya pikiran itu. Jadi, hobi itu menurut aku lebih, untuk apa ya, menyimbangi, dalam arti bisa berbentuk hiburan, bisa dalam bentuk olahraga, pokoknya aktivitas-aktivitas, yang nggak harus melulu menghasilkan jadi uang, itu kan.
Oke. Iya masuk akal, sih. Ah! Betul sih. Betul betul. Tapi, untuk kamu pribadi, Kak, sejauh ini hobi yang sering dikerjain itu, yang suka rajin ya, yang, Kakak, kerjain sekarang, hobi apa tuh, Kak? Kalau boleh tahu.
Mhm. Oke. Kebetulan, kalo yang paling rajin banget sih, ya, yang aku lagi coba terapin juga untuk konsisten tuh, olahraga sih, ya. Eee, spesifiknya tuh, eee, aku tuh nge-gym. Jadi, eee, dalam seminggu itu, aku udah eee, apa ya, udah plotting ya. Ibaratnya seminggu itu 5 kali, gitu olahraganya, gitu.
Mhm mhm. Oke. Oh, nge-gym. Oke, weh! Rajin banget keknya itu malah udah kayak kebiasaan jatuhnya ya, hobinya ya. Oh iya. Iya bukan?
Mhm mhm, benar benar. Eee, itu jadi apa ya, sebenarnya hobi, tapi udah jadi apa ya, karena ini berhubungan dengan kesehatan juga, dan, eee, pengen ngebentuk badan juga, jadi, eee, aku merasa memang perlu konsisten sih, di situ.
Oh, Iya ya.